その、ルーティンをこれから変える予定とかっていうのは、ああるんそれとも、ここのまま
はい。 ああ、そうそうですね。ま、今のところは、結構不足してるとこはないかなとは思うんですが、たまに、あの、朝、こう、ウォーキングしてる人とか、ランニングしてる人とかがいたりするじゃないですか。はい。あれ結構健康に良さそうだなとは思っていて、わ私、今の状況だと、朝それ起きて、お歩きに行くのちょっと難しいかなとは思うんですが、できればどっかで取り入れたいなとはちょっと思ってますね、はい。
の方がいいとか？ はい。 ああ。 いますよね、いっぱい。 いや、確かに。 はい。 ああ、なるほど。その、取り入れるっていうのは、やっぱり、こう、もうちょっと朝早くお早く起きるっていうのがやっぱ、今なんすかね？
うーん。 うーん。そう、そうですね。ま、今も結構8時ぐらいに目覚めてる時はあるんですけど、ま、やっぱり、こう、仕事の時間を9時半に決めている、ま、ちゅ大体決めているから、何となくだらだらゴロゴロして、もう、まだもうちょっと寝とこうみたいなとこがちょっとあって。なので、ま、あの、できなくはないですよね。だか、ま、朝10分ぐらいちょっと散歩するぐらいなら。はい。できなくはないので、ま、それをするとなると、ええ、起き早めに起きて、顔を洗って、服を着替えて、歩きに行って、それから戻ってきて、朝ごはん、みたいな感じになるかなと思うんですが。ま、そうですね、できなくはないから、ま、ちょっと取り入れようか検討中って感じですね。はい。うーん。
はい。 うーん。 はい。 確かにそうですね、できなくはない。多分。うーん。 うーん。 うーん、確かにそうですね。や、そのルーティンを、なんか、例えばとりいなんか、こう、ルーティンを定着化させたい人とかがいて、その人たちが、こう、すぐ試せそうな
はい。 うんうんうん。 はい。